Я поняла. Эм. <grunts> Ну, всё-таки, если мы говорим о тревоге, да, то я за то, чтобы, э, любую тревогу, да, то <chuckles> есть, э, любой негатив превращать в позитив, э, и если даже сейчас не удается, да, выработать какой-то в ну, вот ясный план действий, что, ну, там попробовала- не получается, там попробовала- не получается. Может быть, э, сконцентрироваться как-то на себе, на, э, том, что ты можешь делать на своих эмоциях. Вот. И попробовать немножко защитить себя от тревоги.
Ну да. Ну да, я вот, собственно Мгм.
Э, попроб попробовать, ну, вот, там, м, может быть, э, дыхательную гимнастику, может быть, простые какие-то перерывы, там. Мгм. Сделать, э, какую-то щас, э, очень много онлайн тренировок. Может быть, что-то т из з этого попробовать?
М, тренировок в каком смысле? По какому-то виду спорта, или что ты имеешь в виду?
А, ну, любое, что тебе нравится. То есть, начиная от йоги и заканчивая, там, э, HIIT, например, кардио, любые.
Ага, то есть ты думаешь, что какая-то физическая активность сейчас помогла бы мне перенаправить мою тревогу?
Физическая, да, физическая активность, нагрузка. По крайней мере, может быть, э, оно не, э, даст тебе, да, какой-то 1 конкретный шаг. Но хотя бы отвлечет тебя от этого, от от этой тревожности, чтобы ты не погружалась вот в это состояние.
М, может быть, может быть. Да, стоит сейчас, э, заняться каким-то, э, ну, спортом, да. Или, может быть, это громко сказано, э, для меня. Скорее, какой-то физической активностью.
Ну да. Н нагрузкой, да, физической нагрузкой, совершенно верно.
Да, <sighs> чтобы м меньше сидеть и думать. А может быть, так какие-то, м, конструктивные мысли придут, да. И параллельно что-то искать.
Да.